Ama aslında romantik ilişkilere geri dönecek olursak her zaman o kadar da kolay olmayabiliyor. Yani her insan aslında, eee, açık veya kapalı bir anlaşma yapıyor bir ilişki sürdürürken ve bu anlaşmada aslında belki birbirini gözlerinden anlamak da bir çözüm olabilir. Yani bu bir bu da bir iletişim tarzıdır. Anladığım kadarıyla sen daha açık bir iletişim tarzını savunuyorsun ve aslında gerçek hayatında bunu istiyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Katılmıyorum. Mutlaka. Mutlaka, ki öyle de yapıyorum. Her şey konuşulabiliyor olmalı. Her şey, istisnasız her şeyi konuşabiliyor mu?
Hı hı. Peki, sen her arzunu net bir şekilde dile getiriyor musun ilişkilerde? Bu her zaman zor olmuyor mu? Çünkü bazen bazı şeyler kelimeye dökülmeden karşı taraftan da bu aslında romantik ilişkilerde veya arkadaşlık ilişkilerin hani, eee, bir içten içe bir herkesin bir beklentide olduğu bir durumdur. Sen bununla hiç ilgili hiçbir problem yaşadın mı şu ana kadar? Yoksa genel olarak partnerleri eee, senin iletişim tarzından hoşlanan ve o şekilde iletişim ta eee, iletişimde bulmayı tercih eden insanlar mıydı?
Evet. Yani aslında en sağlıklı olan onların bunu değerlendirmesi olur. Ben sadece kendi açımdan bakabiliyorum ve diyorum ki, eee, 3. eee, uzun ilişkimi yaşıyorum ve de, eee, şanslı hissediyorum böyle olduğum için. Çünkü ilk ikisinde olmasa da bir gün, böyle yaşayan biri eee, birisi olarak bana a alışabilecek, ayak uydurabilecek, anlayabilecek ve açık iletişim kura ala açık iletişimi kurallarına göre oynayabilecek birisini bulabildiğimi düşünüyorum. O sebeple, eee, yürüyor, yani bu da yürüyor. Bunun da yürüdüğü ilişkiler var.
Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. I hı, hı hı. Anladım. Anladım. Peki ,kendi adına, hani, taviz verme konusuna, eee, sıcak bakmayan bir insan mısın ilişkilerde? Hani, dedin ya, işte, açık ilişki tarzı. Bu tabii ki bir il açık, emm, yani şöyle söyleyeyim; açık iletişimin olduğu bir iletişim tarzından bahsettin ama kimi ilişkilerde daha kapalı dinamiklerle, emm, ilerler. Yani gözünden anlar kimisi, işte, birazcık böyle bir, emm, ufak böyle alttan alta iğnelemeli şekilde ilerler. Sen hiç böyle bir ilişkide kendini tahayyül edemez misin? Yani taviz vermez misin, kendi bu açık iletişime duyduğun ö önemden?
Evet. Yani.

Ya, ben o mesela şöyle yapıyorum: Eee, haklısın, mesela, bu ordan öğrendiğim, eee, tecrübeyle, eee, duruyorum, bir nefes alıyorum. Ya, mesela soruya çeviriyorum. Çoğu şeyi soruya çeviriyorum. Mesela, eee, sen bunu yapıyorsun. Peki sen nasıl yapardın? Yani benim a aslında karşı taraf Aynen direkt bu sana bunu yaptığım zaman çünkü şeyi görüyorum: Bu sen nasıl yapardın sorusu var ya, hani, eee, aslında iletişim anahtarı o çünkü, eee, sen onu yapmadın, bunu yapmadın. Aslında bunu bu suçlamaların sebebi mesela genelde istenildiği gibi, karşı taraf tarafından konuşuyorum, istenildiği gibi bir şeyin gitmemiş olması. Benim anlamaya çalıştığım şey orada: Peki sen olsan ne yaparsın, yani sen nasıl yapardın sorusu.
Hı hı. Hıı, nasıl yapıyorsun bunu? Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında şeyden bahsettin. O çok hoşuma gitti onu söylemen. Aslında her insan ilişkisinde bir bakıma karşıdan açık veya örtük bir beklentimiz oluyor. Bu belki karşıdakinin bir söz söylemesi, bize belli ve aslında sen olsan yapardın sorusuyla o örtük beklentiyi ortaya çıkartıp aslında birazcık insan di karşıdaki tarafı kendisine de sorgulamaya itiyorsun ve aslında bir bakıma orada bir tartışma kanalı oluşturuyorsun gibi düşünüyorum.
Doğru. Yani, yani, yani, ve de bu soruyu sorduğun zaman aslında muhatabının ki bu dediğim gibi, iş yerindeki bir insan da olabilir, envaiçeşit insan var, eee, ilişkideki olduğun insan da olabilir, yeni tanımaya koyulduğun insan da olabilir. Mesela bunu sorduğun zaman sen acaba "Muhatabım ne istediğini bilen bir insan mı yoksa, eee, harala gürele mi yaşıyor, harala gürele mi gidiyor?" diye bir analiz edebiliyorsun.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.